เอ่อ มีบ้างค่ะ มี มีบ้าง แบบอย่าง อย่างเช่น เมื่อก่อนเนี่ย ที่ลูกจะเล็กกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ปัจจุบันด้วยซ้ำลูก 5 ขวบ อะไรอย่างเงี้ย คือมันจะ บางครั้งมันจะไปเจอคนที่ลูกวัยเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกก็จะมาเล่นกันแบบเด็ก ๆ อะค่ะ เขาเหมือนเห็นกัน แล้วเขาก็ เออ อยากเล่นด้วยกัน เขาก็ไปคุยกันเลยนะคะ พ่อแม่ก็เลยแบบว่า เออ สามารถ ก็เลยแบบ เออ โอเค งั้นก็พ่อแม่ก็ ใช่ ทักทายกันว่า โอ้ เป็นยังไง? เออ เหมือนแบบลูกเราไปเล่นด้วยกันนะ เราก็ต้องคุยกันแล้วล่ะ <chuckles> ใช่
ค่ะ อุ๊ย พ่อแม่ก็มาจอยน์กัน เออ เออ เออ แล้วแบบว่าแบบถึงขั้นแบบว่า แลก LINE อะไรกัน อย่างงี้เลยไหมคะ?
เอ่อ ยังไม่ถึงขนาดนั้นอะค่ะ ที่ ที่นี่อาจจะแบบว่าเราเจอกันแป๊บ ๆ ใช่ไหมคะ เจอกันแป๊บเดียวอะ เราก็ยังแค่อาจจะทักทาย เออ ถ้าเห็นหน้ากัน ก็ทักทายกันอีก อะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่า แต่ว่าก่อนหน้าเนี้ย เคยมีแบบ เอ่อ กิจกรรม อันนี้ไป ไปเมืองไทย แล้วก็เป็นครอบครัวสวีเดนเหมือนกันนะคะ เป็น เป็นครอบครัว แล้วลูกอะก็มาเรียนเหมือนเป็น เขาเรียกเป็น คลาส แบบ อ่า จอยน์ คลาส กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรา ทั้ง ๆ ที่เขาอยู่คนละที่กับเราเลยนะคะ ครอบครัวนั้นเขาอยู่สตอกโฮล์ม อย่างเงี้ยค่ะ อยู่เมืองหลวง เราอยู่ต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ย แต่เรามาเจอกันที่เมืองไทย แล้วพอหลังจากนั้นอะ กลายเป็นว่าเราสนิทกันมากเลยอะค่ะ เรากลายเป็นเพื่อนกัน ครอบครัวเป็นเพื่อนกัน แล้วก็ เอ่อ
อ๋อ อะฮะ อืม อา ค่ะ อา ค่ะ อา อะฮะ ๆ อ้าวเหรอ? จาก จากเหตุการณ์นั้น วันนั้นน่ะนะคะ กลายเป็นเพื่อนกันเลย อ๋อ ดีจังเลย
ใช่ค่ะ ใช่ จากที่แบบลูกเราเรียนด้วยกัน กลายเป็นว่าหลัง หลังจากที่เรียนจบกันไป เราก็ยังติดต่อกัน ยัง ยังมาเจอกัน นัดกันไปเที่ยว ยัง ยังมา เรากลับมาเมืองไทย เขาก็กลับมาหาเราที่เมืองไทยด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs>
อือฮึ ค่ะ อุ๊ย! คือ แล้วเขาเป็นฝรั่ง หรือว่าเขาเป็นคนไทยเหมือนเราคะ?
เป็นฝรั่งเลยค่ะ เป็นฝรั่งเลย เออ แล้วก็บางครั้งเราไปสตอกโฮล์ม อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไป ไปหาเขา ไปทานข้าวกับเขา แรก ๆ แล้วก็บาง หลัง ๆ มาไปนอนบ้านเขาด้วยก็มีนะคะ <chuckles>
อ๋อ อ๋อ เออ อ้าว! ตาย แล้ว กลายเป็นสนิทกันเลย! <chuckles>
ใช่ กลายเป็นของครอบครัวสนิทกันค่ะ แล้วเราก็ชวนเขามาเที่ยวต่างจังหวัดบ้านเรา เขาก็ summer ที่แล้วอะค่ะ เขาก็มาอะค่ะ summer ที่แล้วมาต่างจังหวัด มานอนบ้านเรา <chuckles> ชอบนะคะ เขาก็ชอบแบบว่า เออ ความชนบทบ้านเรา มันอยู่แบบว่าชนบทหน่อย
โอ๊ย ดีจังเลย เออ ดีจังเลย เขามาไหมคะ? โอ๊ย เป็นไงคะ เขาชอบไหม? เขาไม่แบบ เขาไม่แบบ เขาอยู่ได้เหรอ?